Então, eu queria desabafar com você sobre uma coisa que meio que perturba, né, que eu não tenho muito aquele autocontrole em desligar as telas antes de dormir. Eu tenho aquela super necessidade, de ficar conectada o dia todo, sabe, de ficar rodando vídeo atrás de vídeo, novela atrás de novela e aí quando eu vejo eu já perdi o horário do médico, horário de tudo, sabe.
Me conta. Hum. Me <chuckles> Ah. É. <laughs> É isso que eu ia te perguntar, mas você já falou, né, que tipo de tela era. <laughs>
<chuckles> É, na é todas as telas, cara. Eu, às vezes, até mesmo me pego no meio do trabalho, né. Ali naquele hiperfoco da tela, não estou trabalhando mas estou ali ó concentrada, olhando o tempo todo. Acho que virou um círculo vicioso, sabe, até aquela luzinha na cara. Alguma coisa É!
Hum. Sim. Vo sai de uma tela e vai pra outra, né, tipo sai do computador do trabalho vai pra TV, sai da TV vai pra cama, vai pro telefone.
Exato. E aí, super prejudica, né, a qualidade do meu sono, porque ao invés de dormir 8 horas por noite, tem o noite que eu durmo 5, tem noite que é 6 e isso tá se tornando meio que uma rotina. Então, fica meio que chato, né, porque muitas vezes tem que recorrer a tomar melatonina, que é uma coisa que eu não sou muito de acordo a tomar. Mas dá uma ajudadinha, né, pra pegar no sono.
Aí, meu Deus. Uhum. Ai, que no É isso que eu ia falar, né. Ajuda bastante, só que a melatonina ela ela é ativada no cérebro com o escuro, né.
É. Aham, é esse o problema.
Então se a gente tá olhando para as telas, não ativa a produção de melatonina, então é mai é praticamente quase um efe um efeito placebo, né. <chuckles>
<laughs> E eu super durmo com a televisão acesa, né, porque eu ponho a televisão eu tenho a televisão enorme na frente da minha cama e aí, eu deixo ela ligada, coloca aquele desligar automático
Sério? Uhum, embarca, né. <chuckles>
e embarco e aí, eu começo a ver e aí, quando eu vi, eu já coloquei o automático 3 vezes, <chuckles> daqui a 1 hora, daqui a 1 hora, daqui a 1 hora e já passado 3 horas, eu ainda estou ali, ó, acordada vendo uma uma pontada de uma novela ou uma série no Netflix.
Hum, uhum. Hum, nossa, mas e e e o dia depois, né, o dia seguinte, como é que você acorda? Pésima, né.
Péssima, acordo tendo que tomar 10 litros de café
Hum. Pra poder ligar, né.
fazendo minhas atividades exausta, e aí, não rendo muito bem no trabalho, né, não rendo bem na minha vida em geral, porque a pessoa fica muito cansada, infelizmente, né. <chuckles> Porque não é, irritada, com dor de cabeça, me dá muita tontura também, sabe, eu tenho muito tremor quando eu não consigo dormir bem, então
Sim. Verdade, é inevitável, né. Sério? Será que é porque toma muito você toma muito café pra contrastar a questão da sonolência durante o dia?
É, eu acho que sim, porque aí, o café te ajuda a ficar em pé, né, porém o dia todo tonta, o dia todo tremendo
Pode ser, né. Uhum. É, ficar em pé em quais condições, né, imagina, <chuckles> tá em pé, mas tá ali igual um zumbi, né, o olho aberto, mas a o cérebro dormindo
Exato, capengando próprio. <chuckles> É. É, exatamente, o olho aberto, o cérebro dormindo, bem capengando. Eu meio que eu me forço a fazer as coisas e tento me forçar a não dormir no horário do dia, né, porque senão vira bola de neve.
Me sim. Ah, se dormir de tarde eu acho que é ainda pior, né, delírio total. Você já tentou alguma coisa, assim, tipo, pra se autodisciplinar, não sei, não sei, colocar o telefone em modalidade, eh, aquela de avião, eh, no modo avião ou desligar a TV na tomada mesmo, pra não ter nenhum risco, né, porque quando a gente tá deitadinha, a gente não quer levantar pra ligar a tomada. <laughs>
É, ele só piora, porque é Ah, então. Aham. <laughs> Cara, então, a o desligar a TV, não, porque a TV tem momentos que eu uso meio como como que eu posso te dizer? Soni é sonífero mesmo. Quanto mais interessante é a série, mais rápido eu vou dormir. Os momentos que eu tenho insônia É. Os momentos que eu tenho muita insônia com a televisão é o momento que tem aquela série besta, sabe, que eu não gosto.
Sonífero. Uhum. Sério? Gente. Sim, tipo, aqueles filmes de comédia romântica, né, que são chatíssimos. <laughs>
É. Exato, eu notei esses dias, que tem uma série, se eu não me engano na no Prime, que ela se chama Collars.
Hum. Nunca o falar.
E ela é uma série que não tem imagem.
Como é possível? Gente, como é isso?
<laughs> É, o nome mesmo diz, né, ligação. Então é uma série que ela, tipo, te descreve, tipo, as chamadas feitas para o para o 911 para um familiar, aí a pessoa liga uma liga pra outra, e aí: "Ai, não tem você tá aqui, que não sei o quê" "Não, eu não estou aí. Eu estou te ligando, eu estou no telefone", "Mas quem é que tá dormindo comigo?". É meio maluco, sabe. É, e aí as pessoa liga para o hospital, liga para emergência o que for, então a série toda é assim. Eu usei isso como técnica, por quê?
Gente, que loucura. <chuckles> Olha só que eu tô chocada com isso. <chuckles>
Porque eu <laughs> eu gosto de um barulho, mas um barulho suave, tanto que a minha televisão ela fica ligada com o volume no 6.
É só pra escu é, é praticamente sussurrando no seu ouvido, né, <chuckles> as ligações do nove do 91. <laughs>
Bem baixinho. É, e Exato. E aí, eu tô ouvindo isso, aí eu coloco aquela máscara pra tampar o olho, né. E esses dias eu notei que eu durmo bem quando eu faço isso, e eu não tô focando na na imagem, né. A imagem tá ali, mas eu não tô nem vendo, porque eu tô com tapa olho. Então isso super funcionou, porque eu vi que tem 3 dias que eu tô colocando essa série, tem 3 dias que eu durmo 15 minutos depois. <laughs>
Uhum. Sim. Ah! Ah, olha só, gente, que coisa interessante. Nem sabia que existia isso.
É. É é super interessante essa série acho que é tipo como se fosse uma invasão alienígena. Ainda não entendi bem porque eu não consegui sair da primeira do primeiro episódio, sabe?
Ai, meu Deus. <chuckles> <chuckles> Ainda não entendi bem porque eu durmo logo. <laughs>
É, mas meio que funciona essa coisa de ter a tela desligada, eu não tô prestando atenção, mas a minha mente tá ali, acompanhando aquela história até um certo ponto né, porque eu durmo.
Acho você acha que talvez, né, até a questão da mente está ali, acordada, né.
Aham.
Prestando atenção naquilo pode atrapalhar na qualidade do sono?
Olha eu acho que pode.
É, né.
Mas eu te digo que eu tenho muita dificuldade de dormir com tudo apagado, e não é uma questão de medo.
Um abajurzinho não, né? <laughs>
Não, não é uma questão de medo do escuro nada disso eu durmo super de boa, eu preciso de tá tudo escuro pra completar a minha noite de de sono, sabe.
É porque você coloca o tapa olho então
É. Não é um problema desses de: "Ai, não gosto do escuro, eu tenho que ver, tem que ter uma luz de fundo." Não, eu acho que é mais uma questão talvez que eu tenho a mente muito acelerada, né. Quando desliga tudo, aí que eu ativo mesmo a minha mente.
Uhum. Ah, entendi, então você usa o som pra distrair, né, justamente dos seus próprios pensamentos.
É. Exato, as vozes na minha cabeça se desligam, porque eu É, eu presto atenção no barulho dos outros. <laughs>
Socorro. <laughs> As vozes na minha cabeça.
<laughs>
Foi um pouco macabro isso, viu.
É, mas é super normal, cara, e as vozes dizendo, tipo: "Ai, nossa, amanhã eu vou ter que levantar, vou fazer isso, vou pra academia. Ai, tu tem que tomar café da manhã, esse, esse, aquilo. Ah, as crianças isso. Ah, reunião da escola". Eu fico passando o todo o que eu tudo que eu vou fazer, o planejamento do dia seguinte, remoendo o que eu não fiz hoje, então eu preciso de um barulho que me distrai.
As vozes. <laughs> Nossa! Olha só que interessante, a a única pessoa que eu conheço, eu acho, que e praticamente se relaxa escutando alguma coisa e o nine one one o problema dos outros, né.
<laughs> Problema dos outros literalmente, e é um problema que não é real, né, porque tem lá aquela coisa do alienígena na cama, alguém que parece aquela outra pessoa. Tu imagina, tu tá na cama <chuckles> poderia até me assustar, né, que eu eu vou pra cama no horário que meu marido ainda tá no sofá, e aí eu poderia até pensar depois de acordar de madrugada, olhar: "Será que é meu marido? Será que é o aliene alienígena com o skin dele". <laughs>
<chuckles> É, né, e <laughs> e não. É o alienígena. <laughs> Aham, que que assumiu a identidade dele.
Exato, mas eu durmo super bem, sabe, su tranquila, então eu não sei.
Olha só, você já encontrou, então, seu seu sonífero, pra quê a melatonina?
É, então, a melatonina entra quando esse sonífero não funciona.
Ah.
Entendeu? Porque aí, se eu já vi que eu já fiz o skip lá, tipo, 3 vezes o desligar televisão, falo: "Alguma coisa tem".
Já tá já tem um, né, alguma coisa que não tá legal, né. <chuckles>
Exato. E aí a melatonina tem que entrar com tudo, né, ela vem poderosa: "Oi amor".
Mas e um fonezinho? Uhum. E um fonezinho de ouvido, uma música ambiente, aquelas tipo de meditação, nada?
Então eu já fiz muito, tem a meditação da Netflix, mas é sempre ali, ó, tela ligada.
Ah, não desliga, né, tem imagem.
Não, ele tem imagem, então aí, eu coloco o tapa olho pra fazer essa meditação e também ajuda, mas é sempre é tudo ligado com coisas que tem tela, né. Você vai colocar música, tem a tela do do celular, é tudo com com tela. A televisão, ao menos quando meu marido chega, ele vai lá e desliga, né, com que a gente tem 2 controle remoto da nossa TV.
Tudo, tudo, é verdade. Hum, olha só, maravilhosos.
É, um é o meu, o outro é dele. Então quando ele chega, ele vai já desliga e deita na cama pra dormir, mas geralmente se for no meu celular, ele vai ficar igual louco procurando pra ver se eu coloquei música na televisão <chuckles> e não vai achar, entendeu.
E não vai achar, né, da onde vem.
E também dormir com fone de ouvido, eu não acho que é uma coisa muito agradável, né, então
É, né, não é s não é saudável, praticamente trocar um ambi um um hábito não muito legal pelo outro, né, que também não é a melhor coisa.
É, exato. E aí eu sou meia neurótica, imagina colocar o fone de ouvido, esse troço explode comigo de noite, na minha orelha. <laughs>
<laughs> <laughs> Aí a cabeça já não vai dor já não vai descansar pra dormir, porque vai estar pensando nisso, né, vai fazer o mesmo efeito das telas.
Exato. Exatamente, vai fazer o mesmo efeito da tela. E dá é meio complicado, né, essa coisa de se desligar do mundo online, do mundo das telas.
Vai entender, né, menina. Ué, é terrível, é porque é um vício, né, a gente fica viciado num usa como passatempo, usa como tudo, né. Vai no banheiro, ah, enquanto eu estou cozinhando, eu estou olhando a receita, é sempre numa tela, é tudo tela, hoje em dia é tudo eletrônico, é difícil.
É. Exato. E você falou tudo, né, vai no banheiro, geralmente as pessoas iam no banheiro, 5 minutos no máximo para o número 2, e estava fora, né. Hoje em dia, 40 minutos segun <chuckles> se ou até mesmo 50 minutos dentro do banheiro até as prega cair, mas o povo tá lá dentro do banheiro com o telefone.
É verdade. Dependendo Aham <laughs> É, acho que daqui uns 10, 15 anos a taxa de de gente com hemorroida, esse tipo de coisa, vai aumentar total.
Complicado. E Exato, vai super aumentar, porque se você ver, tá cada vez pior. Isso é uma coisa que eu tento não fazer, é entrar no banheiro com com o telefone na mão, porque ao menos, hã, o vício funciona ao contrário, né. Vou no banheiro rapidinho pra sair pra poder pegar o telefone. <laughs>
Uhum. Bloqueia. <laughs> Então pra dormir por enquanto é isso, a estratégia, enquanto estiver funcionando essa, tá tudo ótimo, né. Vai mexer em time que tá ganhando? Eu já é praticamente a tela desligada, então tudo ok. <laughs>
Exato. É. Exato. Olha, eu gostei muito desse nosso bate-papo e do seu apoio, tá, tô me sentindo muito bem. Obrigada.
Ah, vai, enquanto funciona tá ótimo. <chuckles> Tchau, tchau.
Tchau.